Okay, perfetto. Capisco, uhm, benissimo ciò che mi stai dicendo, e, uhm, purtroppo, ripeto, è una situazione che, uhm, è quasi all'ordine del giorno. Ma, uhm, ci sono anche altre sensazioni che tu provi? Cioè, quando tu ti sei posta magari l'obiettivo, ecco, della magistrale, che sensazione hai avuto? Continuavi comunque a paragonarti con gli altri? O in quel momento eri concentrata più su te stessa?
Mh-mh. Allora, uhm, devo dire che forse ero più convinta per la triennale perché, appunto, è 'na cosa che mi e mi era piaciuta molto. Ora la magistrale non mi sta piacendo tanto, e forse è per quello che è un po' iniziato il paragone, sai, perché finché ti trovi bene, uhm, dove sei, e, mhmm, facendo quello che stai facendo, uhm, va tutto bene. I problemi iniziano, magari, quando c'è un po' di insoddisfazione personale, che è una cosa che riconosco, appunto. Quindi, quando le cose hanno iniziato a non andare benissimo quindi, che ho capito che forse non è la strada per me, ho detto: "Caspita ora che cosa faccio? Uhm, continuo a studiare, continuo con questa, cambio e faccio l'anno prossimo, me ne vado, parto?" Quindi 1000 idee, e poi effettivamente, uhm, non sapere che cosa fare nel concreto. Anche perché poi, sai, subentra un po' il senso di colpa, la paura di perdere tempo, uhm, e quindi, riconosco che è un po', uhm, parte del mio uhm, della mia insoddisfazione, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay. Ma, uhm, per quanto riguarda proprio la questione del paragone, uhm, da quando tu hai iniziato, diciamo, a, uhm, fare questa cosa, quanto spesso paragoni la tua vita con quella dei tuoi amici?
Allora, ultimamente capita di più, perché come ti ho detto, magari, uhm, sai si par si parte da, uhm, un'insoddisfazione mia, uhm, però ultimamente abbastanza spesso. Quindi, non so, anche stasera, uhm, non so che cosa fare, non so, e magari vedrò le storie di qualcuno su Instagram che invece è uscito, è andato a ballare e quant'altro, e magari io invece sono stata a casa, o se no sono andata nel solito bar, ehm, nel nella mia città, uhm, e quindi questo un po'
Mh-mh.